Ehm, <clears throat> e poi però, v visto che comunque correre non riuscivo a correr tanto perché ero stanchissimo e molto ammalato, ehm, esco poi rientro un po' di volte più stavo un po' più in difesa, perché ad am ad andare avanti e tornare non riuscivo <chuckles> esatto, avevo un po' la stessa tua situazione. <chuckles>
Sì. Sì. Okay. Okay. Non ce la facevi, okay. Sì, certo, certo.
Ehm, e poi arriviamo tipo, uhm, ultimi secondi
Sì.
e f mhmm, il mio allenatore fa uno schema per far fare una tripla a un nostro compagno. Noi eravamo sotto di 2, lui mette la tripla proprio sulla sirena e vinciamo di 1.
O okay. Sì, sì, sì, sì. Sulla sirena, okay. Okay, okay.
Ehm, belli pre noi proprio esultando, tutti in campo, abbiam preso in braccio 'sto qua, "Sì", poi era una partita che non contava niente.
Cer cer Eh sì, bellissimo. <chuckles> Eh però vincere però vincere all'ultimo secondo, insomma, è sempre
Era tipo una una roba inutile. <chuckles> Però era stato entusiasmantissimo.
Sì, sì, sì, sì. No, poi tra l'altro, ecco io vabbè, mhmm, non sono mai stato uno di quelli, diciamo, che all'ultimo doveva tirare, ecco <chuckles>
No, esatto, anzi, meno male. <chuckles>
però ecco ho sempre invidiato oddio qualche volta mi è capitato, forse da più piccolo, perché in realtà ero un buon tiratore. Mhmm, da piccolo
Ah, okay, però non ti facevi mai troppo vedere.
dav da da piccolo in realtà sì, ero un buon tiratore. Poi, mhmm, c'è da dire che all'epoca non era come il basket di oggi, cioè, mhmm, ora tirano e si tira sempre, cioè una volta, insomma i tiratori mhmm, comunque si penetrava, cioè alla fine sì, poi c'era
Sì, si tira sempre. <chuckles> È vero, è vero. Sì, sì, era anche molto più magari un attacco da sotto, certo.
Mh-mh. Cioè ora ad esempio va, mhmm, completamente diverso, diciamo, il basket di oggi. Ehm
E beh sì, ma se se hai anche capito che far 3 punti è meglio che farne 2, nonostante sia più difficile ce la fai, quindi

Ehm, aspettavo sempre quei momenti dove potevo giocare un po' di più, ed era una partita contro una delle squadre i che adesso ancora, sapendo che i miei amici ci giocano, so un po' i risultati
Sì. Okay.
tra le più forti proprio della regione, che cioè diciamo si battevano un po' con noi anche a livello provinciale. Ehm, insomma ce li beccavamo sempre contro, spesso combattute proprio all'ultimo punto
Okay. Okay. Sì.
e questa partita qua mi ricordo che io ero diciamo, ehm, <clears throat> uscito da scuola al pomeriggio, perché ero ancora alle elementari
Okay, okay.
ehm, e andato subito alla partita, no, solo che non si sa perché, forse mi ero un po' arrabbiato con qualche avversario, m'avevano fatto magari qualche fallo un po' un po' troppo violento, poi essendo bambini ci faceva arrabbiare un po' tutto. Mi ricordo che avevo iniziato a difendere tantissimo
Sì. Okay. Sì. Mh-mh.
proprio questo mio avversario, l'unico che perché a marcavamo a uomo ancora, ehm, quindi difendevo sempre su di lui, ma in modo proprio asfissiante
Sì. Certo, cer Okay.
e la nostra allenatrice ci aveva detto: "Eh bravi, fate tutti tutti come come come Tommaso." Ehm, e poi aveva detto: "Ma cosa hai mangiato oggi? Mangialo più spesso." <chuckles>
Okay. Okay, oka oka <chuckles> Eh no, capita, io ad esempio pure, mhmm, ehm, venivo utilizzato spesso solo a scopo difensivo. Mi ricordo nio perché ero ero molto, come dire, molto asfissiante soprattutto per i play e cose così. Ehm, quindi praticamente, mhmm, anche perché io ero mancino, quindi comunque sempre un po' imprevedibile ecco nel ehm, capitammo questa squadra che c'era questo play fortissimo, mancino, molto basso però proprio super agile
Okay, beh, cioè ma ti capisco. <chuckles> Bene, bene. Sì, sì, sì. Ah beh, certo. Sì, sì, sì, è vero. Okay. Certo, so soliti play bassi, velocissimi, certo, certo.
ehm Quindi, ehm, insomma, molto pericoloso, primo quarto praticamente distrutti, cioè è che aveva aveva scelto proprio un quintetto sbagliato con questo tizio che doveva marcarlo che era ehm, non ce la faceva a muoversi, figuriamoci a marcare. Ehm, quindi praticamente a metà del primo a a metà del primo quarto, mi mise in campo e non mi fece mai uscire. Fu una delle uniche partite che giocai prati e tra l'altro arrivammo ai tempi supplementari
<laughs> <laughs> Okay. Già la sfida era muoversi, figuriamoci. Ah okay, interessantissimo beh, quindi proprio tesa come partita.
ma ma proprio ci ce le siamo date di santa ragione, <chuckles> nel senso che una partita di botte, di di di di okay, cioè
Eh beh. Sì, immagino, poi comunque tra i play magari se sono un po' più bassi, si rischia anche di fare un po' più contatti giustamente, per
Sì, sì, sono uscito forse solo per ah sì, perché a un certo punto in contropiede per stopparlo per non farlo tirare, durante i tempi supplementari, a un certo punto saltai talmente tanto che praticamente ebbi tipo un crampo bestiale al polpaccio, e lì a un certo punto sono uscito, però uscì anche lui, perché non ce la faceva più. <chuckles> Mi aveva f l'avev l'av
Okay. No! Ah oka <laughs> fantasti voi 2 fuori che vi guardate dalle panchine. <chuckles> Dai, ci vediamo presto, stammi bene. Ciao.
Sì, sì sì, perfetto. Va bene, ciao, buona giornata. Ciao.

Ma ehm, allora io ho cominciato a giocare a basket a 6 anni, ho smesso a 18, 19. E
Okay. Okay, io proprio come te praticamente. Con qualche buco in mezzo qua e là.
Ah! Perfetto. Okay, no io allora mhm, sono stati anni strani perché in realtà eravamo una squadra in qualche modo forte però mhmm insomma non vincevamo tanto. Però abbiamo vin eh. Forte sulla carta nel senso tecnicamente, tutto quanto eravamo bravi, però poi eravamo allenati eravamo allenati male probabilmente, perché poi, ehm insomma c'è anche questa componente, quindi eh stato quel mhm.
Ah! Okay. Ah <chuckles> okay, forte sulla carta. <chuckles> Sì, sì, sì, eh beh, è un peccato. Ah beh, certo, probabile Sì, sì, sì, spesso perché comunque molti allenatori son vecchi, magari con vecchie nozioni.
Esatto, esatto. Quindi magari sai sai con gli allenamenti magari a co cioè quella preparazione atletica in cui si correva, roba così cose che non servivano assolutamente a niente, cioè di che si correvano, si facevano 5, 10 chilometri di corsa quando poi insomma mhmm, non era assolutamente utile ecco, si.
Ti capisco. <chuckles> Sì, sì, sì eh beh! No! Incredibi Sì, sì, poi magari se devi correre però, non mettevi un canestro, quindi. <chuckles>
No ma a parte quello comunque lav devi lavorare sull'intensità, no? Ehm e non e non sulla corsa così. Difatti succedeva sempre questo in partita, che noi il primo, secondo uh mhmm, quarto andava bene e insomma c'era una differenza proprio fisica e <chuckles> a un certo punto cioè gli altri correvano al doppio di noi. Eh e insomma, quando sei ragazzo, cioè o onestamente a perdere sempre è brutto, cioè emotivamente parlando. Ehm. Però ecco, no, per me in realtà è stato molto importante la mia partita di addio e io non sono mai stato molto forte, nel senso ho fatto fino alla C2, serie D, roba così, però mai niente di così clamoroso.
Sì, sì, esa che corre diciamo con ehm Ah! Okay, quindi si vedeva proprio anche Sì, sì. <laughs> E beh, sì, sì, t ti demoralizza di sicuro. Ah! Okay. Ah beh! Sì beh comunque non è male.